Me conta sobre um filme que marcou sua vida?
Olha, eu gosto muito de filmes em geral, são bastante assim, se eu parar pra pensar, são muitos filmes que eu olho e falo: "É, realmente marcou, de certa maneira." Mas, se for pra falar um, eu escolheria um filme de super-herói, vou dar uma inovada, filme de super-herói do Tobey Maguire, o primeiro Homem Aranha que foi feito na história, assim. Eu escolheria esse filme.
Hum. Certo. Ah. Oh, não é o primeiro filme do Homem Aranha que foi feito na história, né? É o primeiro filme do Tobey Maguire, como o Homem Aranha, é isso?
Não, não, não. Como o Homem Aranha, exatamente. Não, eh, teve outras adaptações do passado do homem aranha, não dignas como o Tobey Maguire, mas teve, né?
É, é. Houve sim é. <laughs> Tá. Mas vamos lá. Por que que você acha que esse é o filme, bom, que incorpora o Homem Aranha na sua interpretação? Por que que ele é, o seu preferido?
Olha Tem muitos aspectos que in incorporam ele pra ser um filme bom. Primeiro, ele foi feito pelo diretor Sunbrain, né, que é um ótimo diretor, ele dirigia na verdade ele tinha poucas coisas assim, né, Evil Dead, entre outros filmes que ele fez sucesso, né, como diretor. Mas no gênero do super-herói, um gênero que eu gosto muito, né, que que até abriu margem pra entender outros fatores da vida, o Homem Aranha acho que foi o primeiro filme que eu lembro da minha infância, de olhar pra ele e falar: "Nossa, que filme legal," tanto por conta de um início de CGI e outras coisas, né?
Uhum. Certo. Ah! Então Então não é na sua opinião, não é o melhor filme do Homem Aranha, é o filme que marcou você.
Uhum. Bom, se for falar o melhor filme do Homem Aranha, eu também citaria do Tobey Maguire, só que eu acho que eu citaria o Homem Aranha 2, do Tobey.
Aham. Tá. Certo, como o melhor. Mas e o um marcou você, porque você estava na idade correta e era um filme o lançamento.
Como melhor entre eles. Sim, sim. E...
Relativamente novo, você viu no cinema ou em casa?
Olha, eu vi ele no em casa, no cinema não não tive a oportunidade, que eu acho que ele foi feito, eh, 2004, talvez dois mil e cinco, 2006, eu nasci em dois mil e sete.
Ah, tá. Então ele era, ele era relativamente novo mas não era ainda mas não era lançamento né? Tá.
Sim, sim, não era o lançamento mas o Homem Aranha para o cinema em geral, ele foi importante, não só para as narrativas dos super-heróis futuras mas eu diria que foi importante para para o CGI, pra técnica de CGI do cinema. Porque foi um dos primeiros filmes que praticamente foi feito totalmente com CGI. Foi um CGI bem feito, não pareceu não teve aquele aquela car caracterização, né, eh de massinha, né, que tinha muito no stop motion e parecia realmente uma
Uhum. Certo. É Uhum. Certo. Certo. Mas você diz esse aí do Tobey Maguire?
Sim, o primeiro Tobey Maguire. Claro que os outros futuros dele também seguiram essa mesma linha. Mas pra mim o Tobey Maguire...
Tá, mas assim, 10-, 10 anos antes lançaram o Jurassic Park do do Steven Spielberg. Você acha que o CGI dele não não tava bom?
Uhum. Olha, eu acho que o CGI estava bom, não estava perfeito. E usaram muito efeitos práticos ainda, não que o Homem Aranha não não teria usado efeitos práticos, mas se a gente for comparar, o CGI não tem tanta diferença assim, mas o salto que eu diria é mais em cena de super-herói. O Steven Spielberg tem esse negócio no Jurassic Park, de usar em momentos que a câmera não tá focando perto do personagem, para as pessoas perceberem...
Certo. O Steven Spielberg também aproveitou, eh, cenas escuras, onde o o CGI consegue disfarçar um pouco mais, né? Cenas à noite, cenas em lugares de pouca limi iluminação.
Sim! Sim! Sim! Para não deixar tão aparente que tão usando computação gráfica.
Já o já o Homem Aranha, o Tobey Maguire tinha o CGI à luz do dia, então, você acha que na qualidade melhorou?
Sim, em lutas. Ah, muito. As lutas do To do Tobey Maguire, do filme do homem aranha, eram só CGI praticamente, né? Como é que iriam fazer uma luta?
Hum. Quem era quem era o vilão desse primeiro filme?
Olha, o vilão do primeiro filme eu lembro que o o primeiro deles foi o o Ah, esqueci o nome do o ator eu lembro que é o
Mas qual o nome do vilão?
Olha, do segundo, foi o doutor Octopus, né? E do primeiro foi o Duende Verde, se eu não me engano, eu acho f tinha sido isso. Eu estava tentando lembrar Willem Defoe, Willem Defoe! Exatamente. Estava tentando lembrar o nome dele. Mas pra mim Willem Defoe primeiro que ele era um grande ator na época, né, até hoje é um grande ator e ele como Duende Verde foi um salto também na carreira dele, pensando assim, né, como vilão. Roubou a cena.
Certo, uhum. Certo. Uhum. Willem Willem Dafoe. Willem Dafoe, uhum. Uhum. Roubou a cena, né? Willem Dafoe já já era ator consagrado nessa época aí.
Sim, sim, já era consagrado.
Não podemos esquecer foi Willem Dafoe fez Platoon. Platoon é um clássico do cinema, mas ele roubou a cena mesmo, porque ele como vilão é espetacular e nesse e no Homem Aranha lá de
Sim. Sim, sim.
dois mil e um mas não sei quando foi feito o filme. Eh ele foi ele tinha uma uma maldade, aquela voz estaladas: "Eu vou acertar você!". Com sorriso no rosto, é é espetacular mesmo, roubou a cena.
Sim. Aham. Aham, aham. <giggles> Mas mas o bom desse filme, realmente, pra mim é esse salto do cinema, tanto, eh, gráfico, tanto a edição dele é muito boa pelo Sam Raine das lutas, né. As lutas parece que são ativas, não é aquela luta que parece ensaiada, né, digamos assim, não parece que foi ensaiada, claro foi ensaiada, mas que não parece ser.
Uhum. Mas você já tinha essa percepção quando você assistiu, quando você era pequeno? Ou você tem essa percepção agora?
Olha, quando eu era pequeno eu não tinha quando eu era menor, né, não tinha essa percepção toda não. Pra mim era mais um filme de super herói, né, legal assim, eu nunca tinha assistido um filme de super herói, antes eu acho do Homem Aranha. Acho que foi meu primeiro contato com isso, né. E depois, eu logo assisti o Homem de Ferro também, que é muito bom. E, pra mim, depois que eu cresci e tudo mais, eh, eu fui assistir recentemente, não faz nem, faz nem 1 ano direito, né? Mas
É. Hum, tá. Uhum. Você foi reassistir qual, Homem de Ferro ou Homem Aranha?
reassisti, não os 3, os 3 juntos, os 3 Homem Aranhas. O pri o 1, o 2, e o 3, a trilogia do Tobey. E pra mim, eu eu consegui comparar co com, com os home com os outros Homem Aranhas que vieram, né, tanto o Espetacular Homem Aranha, tanto do Tom Holland, pra mim
Certo. <chuckles> Hum, aham. Do os novos agora.
Os novos. Mas pra mim, ainda o filme do do Homem Aranha passado, envelheceu de uma forma muito boa. Mesmo com o CGI antigo Aham. Envelheceu de uma forma muito bem. E eu acho que se comparar ele com o do Tom Holland, por exemplo, eu ainda tenho mais afeto talvez até, não em nível técnico, né, mas o Tom o do Tobey Maguire ainda me pega mais.
Uhum. Ah, é? Uhum. E Vamos ver se você entende a piada, o você gostou da aparição multiversica
Hum.
do Tom Holland, como ator principal, a visita do Tobey Maguire e do Eduardo Saverin, lá no Homem Aranha. <laughs>
Ah! <laughs> Ah, sim, ele fez um papel, né, no Facebook, no filme, o o Andrew Garfield. Eh s
Ah, a piada é que ele é sempre o mesmo ator, né. Sempre a mesmo personagem, então ele tá é o Eduardo Saverin, vestido de Homem Aranha. <laughs>
Aham. De Homem Aranha. Não, eu gostei, apesar O Espetacular Homem Aranha foi o pri um dos primeiros filmes de os primeiros não, né. Mas, primeiro filme do Homem Aranha que eu fui no vi no cinema, foi do Andrew Garfield, né, eh
Porque ele, eh, ele ele foi o Ele assumiu o papel depois do Tobey Maguire, o Tobey Maguire fez sucesso, né.
Aham. Sim, fez sucesso, apesar que ele não conseguiu muitos papéis depois do Homem Aranha, ficou muito marcado, né, naquele papel. Eh, mas pra mim, quando tem a aparição dos 3 juntos, assim, na no último filme que foi feito, né, apesar que vai ter um novo agora, né. Mas, va vai ter um novo do do Tom Holland, aí ele vai meio que, eh, consertar essa coisa do tempo. É, eu acho que deu uma cansada até esse negócio do cine não tem muito mais onde correr, esse que é o grande problema, né.
Uhum. Ficou. É. Uhum. Vai? Uau. <chuckles> Tem que voltar pra um universo só, né? O multiverso já tá <chuckles>
Tem. E exatamente, como a DC, né, que está voltando, né, de novo, tem que ficar voltando. Mas, pra mim, o filme do deles, o reencontro deles, é muito nostálgico, né, porque são três gerações de Homem Aranhas e um filme só, né.
<laughs> E pra você foi especial, porque o seu preferido estava lá.
Sim, o e ele e ele disse que nunca ia meio que refazer algum filme do Homem Aranha ou tentar, eh, fazer junto com os Vingadores, né, alguma aparição como o o Tobey Maguire, né, vai fazer alguma aparição como o Homem Aranha antigo. Ele
Ele ele prometeu que nunca mais seria o Homem Aranha, é isso?
É, prometeu, prometeu, mas infelizmente o dinheiro falou mais alto, né. <chuckles> O dinheiro, os boletos, chama boletos a pagar, né. <laughs> Aí, ele
E por que será que mudou a cabeça? Ah. <chuckles> Aham. Segunda-feira todo mundo tem boleto. <laughs>
Aham. Aí ele aceitou, né, por um por uns milhares aí, milhares hã, milhões, né, de dólares, né. Fazer o
Uhum. O Tobey Maguire tentou fazer coisas f eh, fora do Homem Aranha depois. Ele fez até um filme que foi aclamado, assim, pela crítica.
Gatsby.
Gatsby, ele fez Seabiscuit, também e Mas apesar de aclamado pela crítica ele não é a a principal o principal atração do filme, e os filmes não foram bem no cinema, então, eu
Ele fez o g Uhum. Sim. Aham. Aham. É, ele era pra Ele na verdade era um prodígio de Hollywood, né, junto com o Dicaprio, eles eram amigos inclusive, né. É, os 2.
Sim. É, mas Você você acha que o que o Tobey Maguire tem a o mesmo alcance dramático que o Leonardo Dicaprio? Ele consegue ser um uma pessoa diferente em cada papel ou ele encaixa ele encaixa no
Hum.
no perfil Robert De Niro e Al Pacino, que apesar de serem a mesma pessoa em todos os filmes, todo mundo adora eles.
Olha, o Tobey Maguire ele caiu um pouco no esquecimento, aí pela pela vida, né. Eh, os filmes que recentes que ele fez teve um filme que ele fez um homem que ele vai pra guerra do Iraque e ele volta meio loucão a atuação dele realmente é muito boa nesse filme, mas ele ele não tem o mesmo alcance que o DiCaprio, mas ele teve oportunidades parecidas talvez, né, porque o DiCaprio quis
É? E ele teve bons bons reviews, como como esse essa pessoa com sequelas mentais?
Nesse filme? Com uma como atuação assim, porque nesse filme tinha o Jake Gyllenhaal, tinha ele, e também tinha uma outra atriz famosa que fez, não foi Jogos Vorazes, fez outro filme também.
Uhum. O Jake, o Jake Gyllenhaal já é doido de natureza. Então, todo o papel que ele fizer você já olha pra ele e: "Ixi, esse cara é doido." <laughs>
É exatamente, ele tem uma cara de se ser maluco, né, ele ele tá Mas ele o Jake Gyllenhall é ótimo ator, ele também consegue fazer filmes que ele é bonzinho, né, ele consegue fazer
Ótimo. Ótimo ator. Consegue. É ótimo ator mesmo.
Ele tem filmes que ele é bonzinho, que como Animais Noturnos, ele teoricamente é um cara bonzinho nesse filme, né, que está indo atrás da mulher dele, tá querendo descobrir
Ah. Aham. E no final das contas você descobre que ele é completamente maluco.
É, isso aí é.
<laughs>
Mas aí ele te te engana pelo menos, né, o Jake Gyllenhaal
Né, disfarça bem.
disfarça bem. Mas o Tobey Maguire e o o DiCaprio tiveram a mesma oportunidade eu acho em Hollywood, porém só que o DiCaprio soube escolher mais papéis que ficasse na memória do público. Só que o personagem dele em si, a car o rosto DiCáprio não ficasse marcado de certa maneira. Tudo bem que Titanic o DiCáprio ficou marcado, só que ele conseguiu fazer outros papéis porque não é um apelo.
Ele ficou marcado como como um papel fácil, né, o filme mai maior do que ele, mas
Sim, sim, sim. Mas você ser o rosto do Homem Aranha, aí é, uma coisa que marca, né, você é o super-herói do imaginário das crianças.
Hum. Talvez eu talvez o o DiCaprio teve a sagacidade de nunca ape nunca tentar ser um dos heróis, né.
Sim. E dizem que rolou convite até para ele ser o Homem Aranha, Jake Gyllenhaal também rolou convite na época, dele ser o Homem Aranha, só que quem aceitou foi o Tobey Maguire, né?
Uhum.
Ele que que se dispôs a fazer o filme, e realmente é muito bom o papel, o problema só é realmente a carreira dele que deu uma desvinculada, né, ficou, decaiu, né, digamos assim. Marca muito.
Marca demais, né. Quem sofreu, até que até que ele tem uma carreira, mas quem sofreu de verdade com um super herói foi o o Superman, lá de dois mil e seis, qual é o nome?
Hum. O Harry Cavill foi?
Não, não, Henry Cavill foi um ótimo Superman, é o o que fez antes do do Henry Cavill, é Superman magrinho, fraquinho. <laughs>
Hum. Ah, sei, sei, sei. Ah, ele ficou marcado porque ele meio que foi o primeiro papel dele de ascensão, né, foi desse.
Então, o ele foi o Superman e depois disso só fez séries de TV, porque o filme do Superman não foi grandes coisas, não não gerou
Hum. A Smallville, não foi?
Não, o Superman mesmo.
Hum, foi do Superman mesmo. Acho que eu sei acho que sei qual é, mas infelizmente é isso, né, fazer um super-herói tem que saber, tem que ter a sabedoria que você vai ser marcado por aquele papel como o Tony Stark, o Robert Downey Junior, teve a ciência, né. Que apesar dos milhões que ele ganhou, ele consegue fazer outros papéis, sim. Só, que sempre vai ficar marcado como aquele papel, né?
Né, que ele É. Será que ele vai voltar mesmo com Doctor Dum ou vai ser o Homem de Ferro?
Então, nunca saberemos, né. E vamos saber talvez, futuramente.
Ou Homem Homem de Fum de fu misturado Homem de Ferro com Doctor Dum. <laughs>
Ah. É, um dia saberemos. Vamos ver como é que vai ser a atuação dele, né.
<laughs> Olha, obrigado por ter compartilhado aí seu o o pri o primeiro filme que te marcou e como você se tornou um cilé cinéfilo
Aham. Olha, eu que agradeço, gosto muito de falar f-f filmes em geral, super-herói ainda mais e qualquer coisa tô aí.
orgulhoso. Uhum. Até à próxima, abraço.